Ừm. Mình nghĩ là cũng có phần đúng nhưng mà dù sao thì chắc là các tác giả thì cũng qua cái tất cả mọi người, đúng không? Đều qua thời là trẻ con ấy, nên là cũng có thể là khi mà họ viết tốt thì họ vẫn có thể đưa ra
Đúng rồi.
những cái cuốn sách, ừm, kiểu như vậy. Ờ, thế thì, ờ, nói chung là cả hai bọn mình đều nghiêng về xem phim hơn, đúng không? Mình cảm thấy nó thư giãn hơn. Ừ, thực ra thì xem phim trong một số trường hợp mình cũng thấy là nó ờ.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Hay a.
Nếu mà mình tưởng tượng m cái phim đấy nó được chuyển thể từ sách ấy, thì nhiều khi là ví dụ mình đọc cuốn sách đấy rồi mà mình, ờ, tưởng tượng nó hơi bị, ờ
Ừm.
Nói chung là cái sự tưởng tượng của mình nó hơn so với cả xem phim ấy, ừm, mình, ờ, kỳ vọng quá thì nhiều khi xem phim mình sẽ hơi thất vọng một chút.
Nó bị Quá hay sao? Ờ. Có nghĩa là đối với các bộ phim mà bạn hứng thú xem á thì nó sẽ thường là dựa trên kịch bản bản của những cuốn sách mà bạn đọc rồi.
Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng.
Ơ, như vậy thì kiểu như bạn
Mình, ờ, thường đọc một số quyển sách ngoại văn.
Nhưng mà như vậy á thì bạn sẽ biết được những cái cốt truyện xảy ra sau đó rồi, như vậy nó sẽ gây mất cảm giác hồi hộp khi xem phim, kiểu như, à, mình biết là tình huống nó sẽ xảy ra như thế này, như thế này, thế này rồi và kết quả nó như thế này rồi, cho nên lúc đó thì bạn đâu còn hoàn toàn mà có thể thưởng thức được bộ phim ta?
Ừ. Ừ. Mình cũng thấy như thế, một số trường hợp cũng thấy thế. Đúng rồi. Một số trường hợp ừm, thực ra đa số là như thế, nhưng mà có một số phim thì thực ra là ở một vài tình tiết ấy, thì đạo diễn người ta cũng làm khác đi so với truyện một chút. Đó, thì chính vì cái việc đấy thì thỉnh thoảng thì có thể là phim nó sẽ hay hơn. Thế nhưng mà xong mình thấy là khá là nhiều trường hợp ấy, thì, ờ, nó sẽ không được, ờ, bằng cái kỳ vọng của mình khi mà mình đọc sách mình tự tưởng tượng ra ấy. Thế còn bạn có hay xem những cái phim chuyển thể không?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, với lại